<laughs> À, ôi, ý là mình đang cái, ơ, đọc tài liệu văn á, kiểu như, mình hiểu hơn về bài nè.
À. Đọc tài liệu hả? Có, mình có mấy cái à há.
Ý là ý là ý là ý là đọc sách văn á, trước khi ôn thi á.
À, có, rồi mình có mấy cuốn sách hình như là cái gì, à, hình như mấy môn, a, bồi bồi dưỡng ngữ văn hả ta?
Ồ.
Chọn mấy sách bên ngoài á để, ơ, cung cấp thêm mấy cái đáp án trong, a, mấy trong cuốn sách, ơ, giáo khoa á, hoặc là đưa ra một ít góc nhìn khác á, mình có mua về, mình có đọc nhưng mà, à, khó.
Ờ. Ờ. À. Nhưng mà nói chung là bạn vẫn giữ được cái, a, động lực học tập để mình bạn vượt qua, đúng hông?
Cũng có, cũng ráng lắm á.
Chứ mình thường thấy là người ta hay chìm người ta hay chìm hẳn luôn.
Ờ, đúng rồi, tại vì họ có hông á, tại vì học sinh mà, lứa tuổi học sinh, a, nó lên nó lên nó xuống á thất thường lắm, mà nó xuống rồi là nó xuống luôn.
Ừm. Ờ, còn mình á thì ờ, mình á thì mình hay tìm động lực bằng cách mình giải đề á bạn, kiểu như, mình giải cần những câu ho câu dễ á, ừ, kiểu như, mình giải được câu dễ mình giải được câu dễ, à, mình sẽ cảm thấy rất là vui và mình có cái năng lượng để mình làm tiếp.
Là bởi vậy nên, a ừm hứm, bạn nói đi. Giải đề hả? À. À. Ô kê, nhưng mà rất tiếc là môn văn hồi đó của mình hông có cái kiểu giải đề, chỉ có có tê là cảm cảm nhận và viết ra đúng rồi, môn văn là, kiểu, a, phải, a, viết ra ca cả cảm nhận về cái hiểu viết của mình mà, đúng hông? Nên là hồi đó mình đ không có chú ý nhiều tới, cho dù có là văn nghị luận đi chăng nữa mình hông có để ý tới mấy cái, a, ví dụ như, a, sách báo hay gì hết trơn á, mà chỉ có chăm chăm vô coi, a, sên yeah, làm bài tiếng Anh với với vật lý không à.
Ừm. Ờ, tại vì môn văn cũng đặc trưng mà. Ừm. Ừm. Ừm. <laughs> Ủa, vậy thì ngoài môn văn á, có còn môn nào bạn cảm thấy khó khăn hông?